Fíjate que tengo una una situación, eh, en cuanto a cuando mando mensajes de texto, siempre suele malentenderse mucho cuando cuando se mandan mensajes de texto, y a veces me cuesta un poquito trabajo entender, ¿no?, el el por qué las personas, pues, se comportan así, porque hasta cierto punto, eh, se puede malentender dependiendo el humor en el que uno está, si uno está de malas, ¿no?, di us usas un sticker medio raro, un emoji medio raro, o simplemente las palabras. Por ejemplo, te cuento, yo soy una persona que me encanta escribir mucho y mandar audios, o sea, es algo que realmente disfruto bastante. Entonces, hay veces en las que yo siento que escribo mucho, pero como que no me responden lo mismo, o me responden lo último, y eso me genera mucho conflicto. Otra cosa que de verdad no tolero, de verdad, pero te lo prometo que no tolero para nada, es el hecho de cuando me ponen: "Que tengas buen día". No lo puedo tolerar, o sea, para mí es como: "Te estás despidiendo", ¿sabes?, este, justamente, hoy en la mañana estaba texteando con una chica que estoy conociendo, y y y me me me me pone: "Hola, buenos días", me cuenta cómo estuvo su fin de semana, bla, bla, blá, y al final me pone: "Que tengas una buena semana". Y yo de que, "Oh" eh, o sea, me choca, porque puede haber diferentes maneras de poder decir las cosas. Por ejemplo, otra cosa que odio que me digan por por por mensaje de texto es que me digan: "Provecho", cuando comes, o sea, no lo tolero, de verdad no lo tolero, y y ah, yo he tenido la confianza de decirle a las personas que les tengo más confianza, por ejemplo, una chica con la que salía antes, sí le dije que me chocaba que me dijera provecho, y lo cambió, y me dijo: "Disfruta tus alimentos", dije: "Bueno, ya está mejor", y cuan ajá, pero pero, ¿qué crees?, le dije mil veces que no me gustaba que dijera lo de lo de que tengas buen día. Me dijo: "Entonces, ¿cómo te digo?, es mi manera de desearte un buen día". Le dije: 'Pues, puedes decirme: "Oye, sigue teniendo un buen día en el trabajo' o 'Sigue teniendo' pero no me digas que tengas buen día, porque siento que cierra una discusión". Entonces, este tipo de problemas, no sé, me me pone me pone de malas. Y, por ejemplo, la chica que estoy conociendo me puso hace rato: "Que tengas buena semana", y como que cambió mi humor, como que le contesté seco también, porque no sé, es algo que ya tengo adentro y no sé qué hacer con ello. ¿Crees que estoy exagerando?
Entiendo. <chuckles> Ah, qué bueno, aprendió. Sí. Pues, fíjate que ahorita lo que me cuentas hay diferentes tipos de, pues, de conversaciones, hay tipos de personas también. Pero, por ejemplo, pues, es tu es tu manera de ser y si teo te chocan algunas cosas, es bueno que lo hayas mencionado. Pero, dime, ¿quiénes están involucrados, y cuál fue la relación antes del malentendido? O sea, tú ya le habías dicho esto, es lo que me dices, ¿verdad? Y ella lo siguió haciendo.
Es correcto. O sea, yo se lo comenté, ¿verdad? Esta la persona que estuvo involucrada, pues, era una muchacha que, pues, estábamos saliendo, íbamos estábamos como que en plan de conocernos y ser novios, y demás. Este, y yo le dije, ¿no?, desde el momento uno: "Es que no me gusta que me digas", y lo volvió a hacer una y otra vez, y era siempre. Por ejemplo, ella me me reprochaba, me decía: "¿Por qué no me contestaste ya nada, mala onda?" Le digo: "Es que te te despediste de mí. O sea, te despediste, me dijiste que tengas buen día, y para mí es una despedida, discúlpame". Y y ella se monta en su caballo, pero yo también me monto en mi yo en mi caballo, ¿no? O sea, he he platicado con mucha gente de si estoy exagerando de de de de me dicen: "Es que, no es que estés exagerando, o sea, al contrario, estás diciendo algo que te molesta, y si la otra persona lo está volviendo a hacer, entonces es que no te está poniendo atención o de plano no te respeta". Entonces, la última vez se lo dije, hace poquito platicamos, eh, fue mi cumpleaños y me mandó un mensaje, y estuvimos platicando, y le dije: "Ya sabes que tengo un problema con el que tengas buen día". Y ella en vez de decir: "Ay, sí, lo siento o algo", digo, no esperaba que se disculpara ni mucho menos, pero dijo: "Pues, bueno, es que sabes que yo así soy". O sea, como que no se monta ese caballo, y y esas ese tipo de respuestas, pues, digo, muy fuera del tema de lo que te voy a contar, pero ese tipo de respuestas, ese tipo de actitudes para mí fue lo que me decantó por no estar más tiempo con ella, o o ya dejar de salir con ella, porque dije: "Pues, si no me pone atención, o sea, esto no va a ningún lado".
Así es. Entiendo. Muy o sea, que ese tipo de mensajes, o palabras fueron los que causaron la pues, la escalada, ¿no? Y y, ¿hace cuánto tiempo que pasó? Justamente, ahorita en tu cumpleaños, o sea, que ya dejaron de hablar.
Eh, mira, s o sea, em, no, ya llevábamos, ¿qué será? Yo creo que a principios de de de este año, del 2025, eh, todavía seguíamos hablando, este, un poco, no es cierto Es desde el año pasado. Desde el año pasado ya va para el año que no hablábamos, y en mi cumpleaños llegó y me saludó, y volvimos a platicar otra vez, y demás, y dije: "Ah, pues estaría padre", ¿no? O sea, conocernos de nuevo, porque ella y yo siempre hemos estado desde, discúlpame, desde el 2016. Siempre hemos estado, este, platicando, queriendo ser, tratando de ser algo, y nunca hemos podido por los mismos problemas que tenemos de de comunicación, ¿no? Pero ahora antes era por malentendidos, o porque no había el tiempo para poder salir, o teníamos pareja, ambos, pero ahora fue por por mensaje. O sea, ahora la situación fue, porque, por por los mensajes, ¿no? Y por cómo es que yo le pregunto muchas cosas, ella no responde casi nada. Entonces, como que también eso va acabando con con con mi energía, ¿sabes? Eso va acabando con mi energía. Y y pues, no sé, ya llegué a un punto en el que digo: "¿Por qué la gente no puede contestar todo lo que le preguntas?", ¿no? Mandas audios, mandas mensajes y nada más te contestan: "Ah, sí, gracias" o, "okey", o así. Entonces eso me molesta bastante.
Sí. Entiendo, sí. Sí, te desgasta la situación. Entiendo, porque tú es como que le echas muchas ganas preguntando cómo está la otra persona, teniendo el tiempo y la atención de mandar audios o textos, para que te contesten de esa manera. Así es, te comprendo. Oye, y cuéntame, ¿cómo se sienten estas partes ahora, o sea, estás como enojado, eh, confundido, alguna como tipo de decepción, cómo te sientes?
Por supuesto. Es es es una molestia grande, y además es una decepción, ¿no? Porque, eh, algo que no tolero es, por ejemplo, o sea, si conoces a una persona, le pides el número, y empiezan a platicar y, de repente, te ghostea, o hace este tipo de cosas, pues, claro que me decepciona. Porque uno aunque uno no quiera, va creando expectativas, ¿no?, con la otra persona, te gustaría que te respondiera, que te mostrara el mismo interés que tú te respondes, y que después diga: "No, es que, mm, estaba muy ocupada", ¿no? O sea, no creo que no tengas 5 minutos en tu vida, en tu día. Yo yo yo para contestar, yo he estado súper, superocupado de pe a pa, de sol a sol, y siempre me tomo mis 5 minutitos. A lo mejor, sí, no contesto, por ejemplo, a mis amigos rápido, o o mensajes que digo: "Ah, no es tan importante, los puedo dejar", y ya hasta la noche, que estoy en cama, los empiezo a contestar. Tengo una amiga que siempre me manda audios legendarios de 15 minutos, 18 minutos, y a veces, ahí los dejo hasta que me ajá, hasta que me dice: "Oye, ya ni me contestaste". Y yo: "Discúlpame, no tuve tiempo", ¿no?, o sea, la verdad. Y ya me doy el tiempo de escucharlos de a poquito, ¿no? Entonces, eh, con un amigo, con alguien conocido, pues, que puedas estirar un poquito más el tiempo, no pasa nada, pero ya el hecho de que a una persona, ah, que te interesa, que le diste tu número, que te está dando el tiempo, que te está dando el interés y que no contestes, o sea, se me hace una falta una falta de respeto. Entonces, sí es como enojo y decepción a la vez.
No inventes. Así es, la verdad es que comprendo totalmente cómo te sientes. Y, por ejemplo, ahorita que pasó esta situación, ¿qué resultado quisieras tú? O sea, resolver el conflicto, aclararlo, disculparte, o que ella más bien se disculpe, o poner límites, o sea, simplemente decir, pues ya, o sea: "¿Sabes qué?, te lo dije bastantes veces, no no comprendiste o no quieres entender", o así como dices: "No me estás poniendo atención", eh, ¿te gustaría ya, o sea, dejarlo de plano o quisieras hablar otra vez con ella y decírselo?
Es que siento que yo ya me me me estoy desgastando, ¿sabes?, porque estoy constantemente viendo el teléfono a ver si ya me contestó y luego no me contesta en todo el día, luego hasta el otro día, es que estaba ocupada, es que bla, bla. Entonces, como que siento que ya es un desgaste que ya he pasado antes y evidentemente no quiero volver a a sentirlo. Entonces, como que mi intención ahora es, yo ya le voy a bajar a mi a mi intensidad. Y no es quien le esté molestando, para nada, pero ya le voy a bajar yo a ese mm, a esos mensajes bonitos que le mandaba, porque luego le ponía: "Oye, estás muy guapa o qué bonita sonrisa tienes", bla, bla, bla, y y ella no contestaba nada, ¿no?, yo, o s o sea, le le hago como dibujitos ahí, stickers y demás, y como que no, no reacciona. Entonces, digo: "¿Ya para qué me estoy desgastando?". O sea, quizá no haya interés, o quizá genuinamente se está dedicando totalmente a su trabajo y hasta ahí, ¿no? Entonces, ya como que voy a tratar de no estresarme, si me va a contestar, que me conteste, yo seguiré así. Quizá, quizá ella note esa ausencia y diga: "Oye, pues es que sí me prestaba atención, pero, pues, la verdad no le he estado contestando", ¿no? Eh, voy a esperar esa parte, y si no, pues no importa, si se tiene que ir que se vaya, ¿no? O sea, yo la verdad es que soy una persona que siempre ofrezco mi interés, siempre ofrezco escuchar a las personas, y y pues, hasta cierto punto, yo sé que yo sé que hay que dar y no esperar recibir, pero, pues, hasta cierto punto, también cuando es de 2 estás conociendo a alguien, también esperas, pues, esa esperas ese, pues, no no sé si reconocimiento, pero al menos una atención de vuelta, ¿no?
Qué bueno. Sí, o sea, que sea recíproco, si los 2 se están conociendo y se quiere ver el interés. Oye, pero mira, yo te recomendaría, o sea, primero bajar esa tensión, o sea, esperar, respirar y evitar responder impulsivamente, o sea, si ella, por ejemplo, te vuelve a escribir y lo vuelve a hacer, pues, ya ahora sí, definitivamente, sí marca tu límite porque de plano, pues ya, o sea, a partir de que se lo has dicho tantas veces, ella no ha comprendido, pues sí, entonces también como que puede haber 2 cosas o es muy o sea, que lo está haciendo a propósito y, o sea, como que de plano se le olvida y es demasiado distraída, entonces, una forma de aclararte, podría decir yo, o sea, hacer preguntas abiertas, por ejemplo, decirle: "A ver, yo pienso que esto ya te lo mencioné varias veces," o "yo me siento mal y enojado cuando me lo dices, o sea, no me estás respetando, estás arruinando mi día", tal vez, ella lo dice de una forma buena, sin hacerte, pues, sentir mal, porque te digo que puedes ser distraída, pero al contrario, pues, tú ya se lo mencionaste tantas veces que, pues, ya hasta te cansaste, ¿no?, entonces, también este tipo de malentendidos que, pues, la verdad es que se usan mucho en los en los mensajes, de plano, pues, o sea, ten así como, por ejemplo, un tiempo limitado que digas: "Bueno, está bien, voy a esperar a que ella a ver si me vuelve a mandar un mensaje", y si la conversación fluye otra vez bien, entonces ya quedaría como a tu consideración volver a hablar con ella, pero sí será como poner estos límites y ser muy claro desde el inicio.
Claro. Claro, sí sí sí, concuerdo con contigo, me parece que es un muy buen consejo, no no lo había visto desde ese desde ese punto, así como que a veces me gusta no me gusta, pero a veces como que no me dea no me da más opción más que actuar por impulso, pero pero como bien comentas, ¿no?, tratar de de de de de no actuar por impulso, no decir cosas, no da lastimar a otra persona y y por supuesto, ¿no?, establecer estos límites, eh, que yo tengo, también si ella regresa nuevamente y veo que como quiere hablar, ya estará en mí, pero sí, en algún momento y con más confianza poderle decir: "¿Sabes qué?, esto no me gusta, esto no me agrada", y, pues, ya de ahí de ahí partir, la verdad es que que no lo había visto de esa manera, y voy a tratar de hacerlo así, muchísimas gracias de verdad por por el consejo y por haberme escuchado.
Así es. No, de nada, para mí fue un placer, aquí estoy para lo que me necesites, y ya sabes, yo sé que te va a ir muy bien, hasta pronto.
Muchas gracias.